Mmm, ya itu sih kalau aku ya itu mengurangi sampah plastik, terus, eee, mengurangi penggunaan plastik plus aku lebih akan memilih untuk berbelanja makanan yang mereka, eee, consider untuk menggunakan wadah kertas ataupun, eee, kayak, eee
Mhm. Mhm.
keramik eh sorry bukan, porselen gitu-gitu lah itu kan a kan ada kan ya. Iya kan karena kan sekarang kan kafe-kafe itu kan ada ya yang misalnya mereka sebenarnya bukan kafe yang take away gitu loh, kayak misal kita beli kopi ya minum di tempat. Tapi ada beberapa kafe atau restoran tuh yang mereka menyajikan hidangan mereka tuh dengan plastik gitu loh, dengan cup plastik, dengan dengan piring plastik gitu, dan menurutku itu enggak oke ya. Jadi kayak mungkin ketika aku tahu, eee, brand tersebut ternyata menyajikan, mmm, hidangan mereka dengan plastik, dengan wadah ataupun peralatan makan plastik loh ya ke depannya aku tidak mau tidak mau mengunjungi ke sana lagi sih, karena ya itu itu tidak sesuai dengan iya tidak sesuai dengan apa ya, naluri atau eee, ya, tidak sesuai dengan value-value yang aku pegang gitu loh dalam menjaga bumi gitu.
Oh ya, eee, porselen, ya pokoknya bukan yang plastik gitu ya, heeh, betul betul. Betul. Ah, heeh. Mhm. Mhm. Iya. Makin banyak ya jadi sampahnya. <laughs> Iya. Hmm, bener bener. Memang sih, kan mungkin, eee, apa ya, sebatas hal-hal yang kecil itu justru yang bikin pengaruh besar ya, apalagi kan ibaratnya kalau ada 100 orang nih dalam sehari yang pesen minuman itu, berarti kan udah ada 100, eee, plastik gitu ya yang apa, 1 gelas plastik yang dibuang gitu kan, dan apalagi kalau dihitung dalam setahun, 2 tahun, pasti kan jumlahnya jug akan terakumulasi gitu ya, dan, Mas, ini udah sadar tentang pentingnya, eee, bahaya itu. Nah, cuma ini kan, eee, baru ngomong soal plastik nih, tapi kan kalau kita ngomongin lingkungan, sebenarnya sampah itu ada banyak jenisnya dan bahkan enggak cuma dari menanggulangi sampah tapi bisa dengan hal-hal yang lain juga. Nah, kalau selain plastik tadi, ada enggak sih, Mas, pengalaman, Mas, untuk eee, apa ya, membentuk, eee, mungkin kebiasaan lain yang bisa berpengaruh juga tuh?
Betul. Betul betul banget, iya. Heeh, benar banget. Betul.